देखिए, मुझे ना व वॉ वॉइस नोट भेजना बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब मैं टाइप करती हूँ, पर क्या होता है ना कि टाइप में कभी-कभी देखिए मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए, मैं हाँ, अगर मैं किसी नए इंसान से बात कर रही हूँ, तब तो उसे पता चल जाएगा कि ये इसको तो कुछ आता नहीं है, इसको अंग्रेज़ी नहीं आती। अब देखिए अ, मतलब पहली बार दे कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इम्प्रे इस द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला जो इम्प्रेशन है, वो बढ़िया बना रहे। तो देखिए मैं तो सीधा वा वॉइस नोट भेज देती हूँ और मु मेरी जितनी भी बातें होती हैं, देखिए वो बड़ी अ, जल्दी अ, कवर हो जाती हैं, समय की बचत होती है। मुझे लगता है कि अ अ, देखिए टाइप करने में क्या है, एक आप टाइप करो, आपकी आँखें खराब हो रही हैं, इससे अच्छा देखिए आप बोल दो, आपके मुँह से बस क्या है, बस आपको मुँह चलाना है और भेज देना है, हो जाएगा काम।
ठीक है। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या बात है! जी हाँ। ऐसा नहीं कभी आपको लगा कि आपका मुँह थक गया हो बोलते-बोलते?
<laughs> जी, नहीं। <laughs> इस तरह कभी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए, क्या स होता है ना कि इंसान की अपनी-अपनी क्षमता होती है, कि कौन कितना बोल सकता है? तो मेरी थोड़ी क्षमता मतलब ज़्यादा है। तो मैं
ठीक है। बोलने में ज़्यादा है, लिखने में कम है, मैं बिल्कुल
हाँ, लिखने में हाँ, सही कहा आपने, सही पकड़ा है आपने।
समझ पा रही हूँ, अपने-अपने व्यक्तित्व पे ये बहुत निर्भर करता है। तो ये बताइए कि आप ना ज़्यादातर सिर्फ वॉइस नोट ही भेजती रहतीं हैं या कभी-कभार टाइप भी कर लेती हैं?
बिल्कुल। देखिए, मैं कभी-कभी टाइप कर लेती हूँ, जब मुझे कार्य होता है। तो अ, लेकिन क्या होता है ना टाइप में वो वाला फील नहीं आता, मतलब जो बोल के आता है। बोल के इसलिए क्योंकि देखिए, सामने वाला मुझे सुन रहा है, मैं गुस्से से बात कर रही हूँ, मैं खुश होके बात कर रही हूँ या फिर मैं हँस के या फिर कन्फ्यूज़ होके बात कर रही हूँ, उसे सारी मेरे भाव समझ में आने लगेंगे, इसीलिए देखिए मुझे ना ये बड़ा आसान-सा माध्यम लगता है। अब देखिए जब भी मुझे कोई बड़ी बात कहनी होती है ना, तो वो मैं टाइप तो बिल्कुल नहीं करती, कि इतना लंबा मैसेज टाइप करो चलो बैठ के, मैं हुँ। वही, मैं सीधा रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ, मैं सीधा वॉइस नोट भेजती हूँ और जिसके भी जो सुनने वाले होते हैं, वो भी सोचते हैं कि इतनी अच्छी आवाज़ है, चलो सुन लेते हैं इसको।
अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। वाक़ई में। ठीक है। उ वही तो, इतना लम्बा कौन लिखे? क्या बात है! बिल्कुल। अच्छा, तो कोई ऐसा खास आपके जीवन में जिसके लिए आपने टाइप करने की का कष्ट उठाया हो, थोड़ी-बहुत भी मेहनत की हो, कोई खास इंसान?